Okay, okay, magari per quello.
Mh, e e quindi diciamo che essendo nella situazione più grave io avevo più diciamo urgenza, più preoccupazione nei suoi confronti, anche perché quando mi chiamava piangeva, ehm, insomma era era strano, no. Sentire un genitore comunque piangere per queste situazion
Cer Astinenz Eh non non deve essere fa stato facile per nessuno.
No E e quindi n però i medici erano desaparecidi; cioè proprio zero.
Ah, cioè proprio non riuscivi a comunicare praticament
No, no, no, figura tra l'altro, ehm, un mio parente era il primario del reparto e nonostante quello non c'era niente che mi riuscisse a dire, e era na roba incredibile. Io invece
Ah okay. Mh, caspita. E quindi avevi anche un infiltrato che era comunque il primario e e nonostante quello, non
No, sì, esatt e niente, non c'è nie non c'era niente da fare. Invece da mia mamma avevo questo medico meraviglioso che non ricordo se tutti i giorni o, mhmm, mhmm, 2, 3 volte la settimana mi chiamava e e mi faceva sapere come stava mia mamma. <smacks lips> Ehm, e quello è stato veramente, mhmm, mhmm, bello dicia Poi ci sono stati ancora tanti cambiamenti in quel mese, tra l'altro poi, ehm, mi son lasciata con il mio ragazzo proprio in quel periodo, e quindi
Eh, cas <coughs> Sì. Okay, okay. Certo. Ah quindi proprio ciliegina sulla torta insomm
Tutto, tutto, tutto, un casino. <chuckles> E quindi diciamo che ho dovuto tenere botta per un po'. Poi sono crollata più avanti, però vabbè, nel frattempo avevo tenuto botta. E invece più di recente devo dire <smacks lips> c'è stato un un cambiamento tanti cambiamenti in realtà sono
Yes. Certo, certo. Okay. Okay. Ah, quindi a adesso è finita la parentesi negativa, adesso parliamo di qualcosa di più vo volevo chiederti prima di cominciare, ehm, a parlare di quello positiva, ehm, quando hai finito tutta la situazione un po', ehm, brutta, diciamo, come ti sei sentita?
Esat <laughs> quella più positiva.